Oh je, hast du dich denn da mal irgendwie beschwert oder irgend 'ne Stelle da aufgesucht, wo man da vielleicht seinen Unmut mal kundtun kann und sowas dergleichen?
<chuckles> Also, <chuckles> ich habe mir oft mein Geld zurückgeholt. Ähm, das <chuckles> ja, äh, das ist immer so 'n bisschen ein schmaler Grad. Äh, man kann sich ja dann bei der Bahn beschweren und sagen: „Ja, s s wenn sich die Reise nicht mehr gelohnt hat, dann habe ich die Reise gar nicht angetreten und will mein Geld zurück.“ Das habe ich dann 'n paarmal gemacht, äh, d obwohl ich eigentlich trotzdem damit gefahren bin. Aber irgendwann war's mir halt genug, weil ich gesagt habe: „Ich gebe jedes Mal so viel Geld aus und meistens komme ich nicht pünktlich.“
Aha. Mhm. Mhm. Ah. Mhm.